Ừm, ừm, ừm. Ơ, có chứ bạn, thì như mình nói nha, là có nghĩa là cuối cuối tuần này nè thì mình sẽ nếu mình làm như vậy đó, chủ yếu á là mình sẽ học những cái c mà mình yêu thích hơn, như là hiện tại đi là mình đang học tiếng Tây Ban Nha, à, thì mình sẽ học từ sách là chủ yếu nha bạn. Cái này nó nó cấn như vậy nè, khi mà học ngôn ngữ mới á, mà mình lên mạng xã hội hoặc là lên, gọi là, trang web mạng nói chung, internet á, là có rất là nhiều nguồn khác nhau và không thể nào là mình, kiểu như, bây giờ dành thời gian để mà lọc từng nguồn đó ra. Hoặc là thấy nguồn nào nó cũng uy tín hết, cũng hợp lý hết, thì không thể nào mình ôm đồm hết tất cả lại được, đúng hông bạn?
Ồ! Ừm. Ồ, vậy hả? Đúng. Ừm. Nhưng mà mình cũng khá là bất ngờ khi mà bạn vẫn sử dụng cái phương pháp cũ để mà học tiếng Tây Ban Nha, tức là mình vẫn s sử dụng sách sách rồi giấy để viết ra, đúng không? Hoặc là tr tra từ điển bằng những cái cuốn từ điển nó dày cộp như thế này, thì không biết là à, à, vậy hả? Ừ, thì thì mình không biết là, ừm mình nghĩ là cái phương pháp đó thì nó sẽ sẽ sẽ, giống như kiểu, nó sẽ tối hơi nó hơi hơi tối cổ một tí á. Thì mình thấy là những cái những cái công cụ, ờ, AI, đặc biệt là, ừ, công cụ trí tuệ nhân tạo bây giờ nó hỗ trợ rất nhiều việc với học, với h với việc là học một cái ngôn ngữ mới. Không biết là bạn, à, nghĩ sao về cái phương pháp của mình? Vẫn có vẻ là hơi theo theo đánh giá của mình là vẫn hơi tối cổ á.
Đó. Ừm, ừm. À, à, hông, hông, hông, hông. <laughs> À, hông, hông, hông, hông. OK, OK. Hiểu. <laughs> Ừm, ừm. Ồ! Hiểu, có nghĩa là mình mình vẫn chưa chia sẻ hết cho bạn nghe nè. <laughs> Có nghĩa là bây giờ nha, là cái lúc ban đầu á, là mình lên á là mình mình mình mình vẫn gọi là, trên mạng internet nó làm khiến cho mình bị ngợp quá, về cả trí tuệ nhân tạo luôn. Chung là tại vì mình mới vô mà bạn, nó hông có một cái nguồn, cái lộ trình rõ ràng cho mình đi từng bước, từng hướng như thế nào hết. Cho nên á, cái việc đầu tiên khi mà mình đặc biệt là đối với mình học ngôn ngữ nha, mình sẽ cầm một cuốn sách bất kỳ, à, đặc biệt thì những cuốn sách mà mình thấy là hợp lý đó, 1 cuốn thôi, duy nhất và mình sẽ học theo cái cuốn đó trước cái đã, cho mình một cái nền tảng sơ khai.
Ừm, ừm. Ừm, ừm, ừm, OK. Ừm. Đúng rồi. Ừm. À, tức là cái học cái cơ bản trước, đúng không bạn? Ừm.
Đúng rồi, và một cái nhìn tổng quát về cái ngôn ngữ đó, xong rồi sau khi mà cũng có, gọi là, hòm hòm kiến thức rồi đó ha, rồi lúc đó mình mới lên trí tuệ nhân tạo, mình nói chuyện với nó. Hoặc là mình lên mạng xã hội, ờ, mình lên một cái trang web mà có thể là nói chuyện với những người mà mình đang học cái ngôn ngữ đó đó bạn, à, mình mình mình luyện tập thêm, hoặc là lên mạng mình học thêm. Tuy nhiên thì trong đầu phải có cái cơ bản trước đã, à.
Ừm. À. Ừm, ừm. Ừm. Đúng rồi, thực ra là mình cũng, ờ, bây giờ mình mới hiểu là tức là bạn cũng có một cái những phương pháp rất là, gọi là, gọi là, chi tiết và phương pháp rất là, ờ, gọi là, hay. Ví dụ, giống như kiểu là, mình sẽ học những cái cơ bản trước, và khi mà mình tức là khi mà mình đã, gọi là, gọi là, biết được, ờ, sơ sơ về cái ngôn ngữ đó rồi thì mình có thể là học với lại trí tuệ nhân tạo được, thì cái cái việc mà giao tiếp với nhau thì nó sẽ dễ dàng hơn, đúng không bạn?
Kết hợp đó. Ừm.